Ciao, ciao. Senti, mhmm, stavo pensando una cosa. Uhm, sai, adesso ci avviciniamo all'estate, quindi si presuppone che stiamo tutti organizzando vacanze, viaggi e quant'alto. Ehm, niente, c'è una questione che per me è un cruccio veramente insormontabile, cioè a volte, uhm, ho talmente paura di questa cosa che preferisco piuttosto non viaggiare per niente, ovvero pe perdermi i bagagli. Perché o che succede, soprattutto negli aeroporti grandi, magari nei voli lunghi con gli scali. Ad alcune mie amiche è capitato e ti confesso che è uno dei miei più grossi incubi, quindi ti volevo chiedere: a te è mai successo, per esempio? No, vabbè.
Ciao, ciao. Eh, sì. Urca! Mh. Mh. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. A me l'hanno perso, me l'hanno svaligiato. Qua quale ca quale vuoi? Però, io ho un sacco di trucchi, eh.
No. Tutte, tutte. Una Okay, sentiamo.
Che poi, imparan cioè, piano, piano.
Certo.
Allora, una volta mi è capitato, avevo lo zainone in Messico, sai quegli zainoni, 70 litri con dentro di ogni? Benissimo, ehm, in mezzo all'aeroporto di Città del Messico vedo una cosa sembrava il mio zainone, che non arrivava nel nastro trasportatore, ed era il mio zainone. Mi avevano rubato i vestiti.
Mh-mh. Certo. Esatto. Mh-mh. Okay. Sì. Oka No vabbè, c'era solo lo zaino senza niente dentro?
No, mi era rimasto tutto l'intimo che era in un'altra tasca e <chuckles> i i trucchi, le le cose così, no, tipo gli sh gli shampoo, okay, le cose per l'igiene, ecc Però i vestiti non c'erano più.
Ah. Mamm Mamma mia! Sì. Quindi te l'hanno no vabbè. Te l'hanno aperto e t'hanno preso i vestiti.
Sì, quindi quindi, avevo tutte cose tecniche ovviamente perché, insomma, avevo tipo tipo sai, il piumino, quello ripiegato, che è piccolino, con il sacco letto, tutte cose così. E quindi sono andata in un mercato messicano, e per tipo 15 giorni, 1 mese, ho girato in vestiti folk messica
Non ho parole. Cavolo! È pure roba che costa i soldi. Eh, certo. Ma che cavolo! Mh-mh. Ah, vabbè. No, a allora no, diciamo che, uhm, essendo io una a cui piace tantissimo in generale spendere soldi e in particolare comprare vestiti. Quindi, in realtà, per come sono fatta io, una cosa del genere è facile che la vedrei come un'opportunità per avere un pretesto.
<chuckles> No, vabbè. Sì. Ecco. Sì. No, sì, non non l'ho presa male. Ecco, dipende dove ti trovi, perché lì ho fatto ho fatto davvero 1 mese con delle camicine ricamate, con dei fiori rosa, e e dei maglioni che, cioè, facevano prurito a guardarli da lontano.
Eh! Esatto. Mh. Mh.

Sì, di quelli, non si sa mai, mh, mh è vero.
Così, giusto nel caso in cui la butto lì, fai uno scalo e magari non riparti da quello scalo, devi aspettare u il giorno dopo, robe del genere, almeno un paio di cambi nel bagaglio a mano.
Sì. Certo. Certo, certo. Sì, assolutamen
Onde evitare, ecco, diciamo le cose a cui tieni, devi tenerle con te.
Esatto. Sì, le cose di valore, cioè assolutamente. Meglio ancora sarebbe magari non portarne proprio, però a volte uno giustamente ha la necessità. Comunque cavolo, stavo pensando che se t'hanno rubato i vestiti tecnici, cioè, <scoffs> quelli veramente sono co costano tanto, cioè, ehm
Sì. Sì. Eh, e l'altra cosa è: se una persona io viaggio solo col bagaglio a mano, da da da sì. Se posso riduco al minimo il mio bagaglio, poi al limite, mi compro qualcosa via, poi lo spedisco a casa. <chuckles> Proprio lo spedisco. Vado in un UPS dico: "Ciao, me lo mandi a cas" così
Okay, questo è un Eh. Esatto. E infatti e infatti. <chuckles> Sì, sì, ve Eh, Eh, Eh. Guarda, ti ti do ti do questa questa piccola questa piccola dritta, non so se è una cosa che hai fatto, o di cui hai sentito parlare, ma c'è una mia amica, ehm, che praticamente ha l l'ex compagno, e il papà del del suo bambino, abita in Francia, e quando si devono spedire le cose, praticamente se le comprano su Vinted a vicenda, perché costa di meno la spedizione, sì.
Sì. Ah s ah sì, ah sì.
Sì, sì, sì, sì, va beh, era giusto
Io guarda, ehm, adesso ho visto che c'è un servizio, che ti spediscono la valigia dove vuoi.
Mh-mh. Ah, bello cavolo, bello.
Quindi non devi neanche più caricarli in aereo, proprio quello è il top. La seconda cosa, è usare un AirTag.
Eh, gran cosa, vedi, si vede che quelli che hanno Ah, certo anche. Sì.
Metti un AirTag dentro la valigia, pace, la segui. <chuckles> Quindi, nel caso dovesse andar pers e la terza è conoscere i propri diritti
Esatto. Esatto. No, no, esatto. Quello ormai è una cosa che andrebbe fat Sì, anche anche.
in aereo, perché la valigia persa significa che devono ripagare tutto il contenuto.